いやいやいや、でもそれでも合ってると思うんですけども、あの例えばその、うんと、むい結局例えば何か解決法って言われても困っちゃう時もあるありますよね。言われた本はい。なんかん、うん。
うん。 あ、そりますよね。うん。なんか、あんあの、これなんか男性脳、女性脳みたいなの前テレビで見たことあるんですけど、なんかね、女性は、そういう時、なんかやっぱり、同情をただ求めてるだけ、<chuckles> 話を聞いて聞いて、これを解消したいだけ。でもなんか男性の場合は、あ、なんか、す解決を求めるらしいです。<laughs>
はい。ふんふんふん。 はい。 ほうほうほうほう。 うん、ふんふん。 うーん。 うん、なるほど。うーん、まあまあまあ。
そう、だからもし自分が悲しい時に、なんか周りにそのことを話したいっていう時、女性相手の方が同情してくれるらしいです。<chuckles> うん。
はい。 うん、ふんふんふんふん。 うーん。ふんふんふんふん。あ、なんかその傾向はあるっちゃあるありますね、なんか。うんうんうん。
うん。なんかそれ言われてみると、なんか周りの人とか見てて、そう、分かる気がする、みたいな。
うーん。なるほど。うーん。まあ、そうすよね。うーん、あとはなんか
うん。 うん。
うーん、自分がね、悲しい時、そうですね。ん、ま、僕は、う、うーん。
うん。 うん。
いや、でも、あんまりかいけ確かにそうですね、解決さ解決策言われても困りますよね、なんか。そ
うん、「こうしたらいいんじゃない？」とか。<chuckles>「ああした方がいいよ、こういう時は」みたいな。<chuckles> <laughs>
え、でも実際は <laughs> 言われても、もうちょっと問題は複雑だぞとか、なんかそういう時は結構多いので、はい。
ああ。 ほうですよね。ま、いくら悲しくてもね、あまり詳細過ぎることとか、ちょっとセンシティブなことまでには触れられないと思うので。<chuckles> うん。でも問題の根本がそのセンシティブな部分だったりとかするから、ま、他人には解決出来ねえよっていうことは、ま、結構あるとは思うんですよ。<chuckles>
うんうんうん。 ううーん、そうですね、確かに。うーん。 ああ、ま 無理と思いますね、それは。そういうことの方が多いと思います。うーん。うん、ふんふんふん。まあ
<chuckles> うんうんうん。 うん。じゃあやっぱり同情してほしい派ですよね、そういう時はね。<chuckles>
ん、そうですね、それは。うん、ふん。
ああ、解決より
はい。だと思います、基本は。はい。
うん。ふふーん。
ただ、あとなんか悲しみを感じないってことは、心が強いとか、鈍感ってことになるのかなってなるんですけども。
ああ、まあ、ま、もっとゆっちゃうと、もうソシオパスとか。<chuckles>